Sim, sim, não, é verdade. É, faz to faz todo sentido mesmo. Mas é é mesmo curioso. E ela era que cor, a cobra?
Ela era marro não era marrom, era, tipo, um caramelo, assim. Era da cor do chão.
Hum, e ela era sim, que você consegue lembrar mais ou menos o tamanho dela ou não?
De um Ah, ela devia ter uns 40, 50cm, de repente.
É, é média, né, não era tão pitiquinha, mas, também, não era grande mesmo. E você ficou, assim, pensando o se se ela tinha algum motivo? Se você você tentou interpretar a situação, sabe. Ou para você foi só, assim: "Ah, encontrei, devo ter encontrado", mas não tentou interpretar, ali, ou tentou tirar alguma mensagem desse momento?
É.